Thực ra, ờ, có một lần tớ đi đấy, cũng như là tớ cũng đã chia sẻ với cậu là tớ đi vào ghế cái đợt dịp Tết và tớ nghe giảng đạo của của của <tsk> của Sư, à nhầm, của của gì nhỉ? Của Cha, của Cha xứ, ừ, thì đến lúc mà Cha phát bánh cho mọi người ăn thì tớ sợ tớ không ăn, tớ chạy về. <laughs>
À. Của Cha, của Cha. À. <laughs> <chuckles> Thật ra thì đúng rồi, ờ, cái việc mà phát bánh á, ý là bạn bảo là đang trong cái lễ, đúng hông? Rồi sau đó sẽ có cái hoạt động là mọi người xếp hàng.
Đúng rồi.